Ừm. Âm nhạc thì lúc nào nó cũng là một cái liều thuốc mà xoa dịu tâm hồn rất tốt thì theo m theo anh biết thì thì không có gì có thể thắng được âm nhạc trong cái khoản xoa dịu con người, đến, ờ, đến, a
Ừm. À, e vậy là anh sử dụng âm nhạc như là một cái liều thuốc để mà nó xoa dịu lại cái cảm xúc anh lúc đó.
Chính xác, đúng.
Ừm. Và nó h cơ bản là hổng có điều gì thúc đẩy anh hết mà chỉ là do nó quá tốt, cho nên là anh giữ cái gì cái cái cái cái thói quen này duy trì luôn.
Quá tốt, Đúng rồi, thế cái cái công việc em đã làm được lâu chưa?
Em thì em cũng mới em em cũng mới ra trường được 2 năm rồi, em cũng đi làm rồi, nhưng mà cái thói quen này của em á, thì là em đã giữ nó từ cái thời mà em năm cấp 3 rồi.